Okey naman. Ito nagfa-Facebook-Facebook lang ako nagi-scroll-scroll. Tapos, medyo nababahala ako dito sa parang monkeypox na kumakalat, minsan parang, hindi ko totoo, kasi may mga dalang larawan ang pagbabalita. So parang parang nababahala ako, hindi ko alam kung totoo ba 'to or ano. Kasi ang papanggit ng mga nasa larawan, parang alam mo nakakadiri tignan, 'di ba. Ik ba, ano ang mga reaksyon mo sa mga balitang may kinalaman sa kalusugan?
Mm. Hmm. Oo. Mm. Oo. Hmm, ayan. Katulad po ng nabanggit ninyo, 'no, talagang nakakabahala, eh. Kasi, syempre sa panahon ngayon parang iba, eh, parang mas dumami na 'yong, ah, populasyon ng mga taong nagkakasakit. Iba-iba na rin 'yong sakit na umuusbong, eh, 'no, hi kumpara sa dati na, wala pa masyado. Kasi, kung iisipin mo medyo, hindi na din gano'n ka-healthy 'yong lifestyle ng iilan sa'tin, more on fast food ang kinakain. So, siguro 'yon na din 'yong isa sa dahilan kaya, oo, nakakabahala pero at the same time, sana, 'no, na kahit papaano nakaka-motivate siya na talagang pangalagaan natin 'yong sarili natin. Kayo po?
Kaso oo. Mm. Ah, mm. Oo. Totoo. Tot Mm. Mag-ingat, oo. Totoo 'yan, kasi, ah, lately parang meron akong na anong balita na parang 500% ang tinaas ng HIV. Parang nakakabahala 'yong news na 'yon, 'no, katapos 'yong mga tinatamaan pa, eh, talagang menor de edad. Sa edad na 15 years old pataas, imaginin mo, 15 years old pataas, so talagang, um, talagang talamak na siguro, 'no, ang sa mga ang mga pagkalat dahil siguro sa mga walang kaalaman. So, siguro, abs siguro napakaimportante sa pagdating dito ang mga balita na may kinalaman sa HIV at kalusugan. Kasi, kung hindi mo ibabalita parang hindi sila mapu-puwersang magpa-test, 'yong mga lalo na, 'no, 'yong may mga ano, 'di ba. Ikaw, sa tingin mo?
Hmm, mm. Totoo. Tama, tama. Mm. Oo. Mm. Mm. Tama-tama. Kinakailangan na malaman nila 'yan, eh. Siyempre, parang, ngayon, ah, oo, marami ng balita sa Facebook, pero, at the same time hindi naman lahat ng balita na nandiyan ay tama, o merong accurate na information o kaya reliable. So, kailangan talaga ding tignan, bantayan, biruin mo, 'di ba, um, ano 'yan, eh, mas mababa pa sa 18 years old, so kinakailangang bantayan.
Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo pa. Mm. Totoo. Totoo. Eh, kung pag may mga sige, sige, ano 'yon? Pag
Pagdating naman sa mhm, ah, kayo po muna.